Hmm, hiwa-hiwalay pa yun noon, eh, dati meron kang cassette, meron kang radyo, 'di ba? Meron kang camera na de film pa, 'di ba ganun? Mm.
Opo. Hmm, hmm. Totoo, di ba, alam niyo po naalala ko yung kamera na yan na de film, dapat noon ano yung post mo sigurado ka na doon sa post mo kasi ma mauubos yung film kapag madaming <chuckles> shot.
Hmm, 'di ba. Hmm, ba Hmm totoo, o limited lang yun minsan 24 shots lang 'di ba? Parang bilang na bilang, oo, tapos 'di ba yung mga, ah, mga laruan dati yung mga Gameboy, yung mga gano'n 'di ba? Parang mga break game 'di ba, ah, ano pa ba yun yung 'pag makikinig ka ng radyo meron kang kaset tape yung mga ganyan, di ba? Oo. pero ngayon, 'di ba
Opo. mm, totoo. Opo. Mm. Opo, yun. Tapos laging nagagalit na yung mga magulang namin kasi lagi naming pinapikot yung casette tape nilalaro namin yun. <laughs>
Hmm. Oo. O tas pag manonood ka dati ng movie sa mga VHS, mga BCD, DVD 'di ba yung mga gano'n? Oo.
Mm. Totoo, tapos may parentahan pa nun ng mga ano DVD, mga CD.
Mm. Oo. Mga CD no'n, irerentahan mo mga 3 days ganon tas saka mo ibabalik, 'di ba? So
Opo. Totoo ngayon ano napakabilis ng manood i-download na lang natin.
Oh, 'di ba parang, ah, nasa isang cell nasa isang gadget na siya ngayon which is yung smartphone, 'di ba pwede ka na makinig ng radyo dun 'di ba makinig ng music, ah, mag-camera, 'di ba? Nandun na lahat pwede kang maglaro lahat pwede mo ng gawin sa cellphone ngayon, 'di ba, parang mga ginagamit mo noon ng bata ka, ah, pinag-isa niya na nasa isang gadget 'di ba pati yung, pag, ah, ah, lalong lalo na yung sa komunikasyon ngayon 'di ba? Sobrang advance na, di ba.
Mm, totoo. Mm, tama po. Mm. Opo, totoo. Ay, opo, sobrang useful talaga niya sa komunikasyon lalo na kapag nasa malayo po tayo sa mga kapamilya natin.
Mm. Oo, 'pag ma halimbawa may mga kamag-anak tayo sa ibang bansa 'di ba, parang dati sobrang hirap natin silang makausap, 'di ba, ang mahal ng long distance call dati, eh, 'di ba parang gano'n? Hmm. Mm.
Mm. Opo. Oo, totoo po yan, tapos ano kailangan kapag tumawag ka isipin mo na lahat ng sasabihin mo pa <chuckles>
Mm, lahat na kasi parang limited lang yung oras mo 5 minuto pinakamahaba na 'di ba? mm.
Mm, totoo pero ngayon nakikita na natin din kahit yung kausap natin sa pamamagitan ng mga video calls.
Mm. Mm, 'di ba? Ang galing, eh, ano yun na yun talaga dun nakakamangha ano kasi parang para sa'in sa sa napaka ang gandang mahalagang imbensyon sa ngayon talaga, 'di ba? Mm.
Mm. Mm. Yang cellphone at internet.